E aí eu posso e essa, esse orçamento que eu já retiro metade dele para investimento e outra metade fica, hã, para as compras, eu posso ir acumulando conforme o o os meses vão passando, e aí eu vou ter uma meta ali específica de quanto que eu posso gastar nessas 3 grandes promoções do ano. E aí eu tento com comprar essas coisas um pouquinho mais caras, né, que não são de luxos, mas são realmente peças que geralmente custam um pouquinho mais do que outras peças normais do dia a dia, como uma bolsa ou um casaco de inverno, e aí eu co eu comprar elas.
Exa Es eh, acho que, eh, se você seguindo assim você já está no no ótimo caminho, né, porque aí você, em vez de gastar mensalmente um valor exorbitante, você guarda mais um pou um pouquinho e ca acaba comprando aquelas coisas do seu gosto, né. Como você disse, você gosta de umas coisas talvez um pouco mais cara e tudo mais, mas se você conseguir juntar um orçamento de um mês para o outro, vai te vai te trazer mais facilidade. E tamém e também eu acho que é interessante, eh, você comprar peças de versáteis que que combinem com outras peças, que assim você vai ter mais como, eh, coisas que combinem mais, né, em vez de ter uma peça para cada coisa, para sair para cada lugar, uma uma saia que combina uma blu exatamente, exatamente. Já procurou alguma vez, eh, eh, eh, peças de 2º mão ou assim? São peças também interessantes. Aqui, por exemplo, na Europa, eh, eh, as roupas desses lugares costumam ter muito boa qualidade e bem bem novas também e j eh, e baixo custo, né, que é uma coisa bem interessante.
Sim, não va vai ter mais uso, né. Olha, confesso que eu nunca procurei não, eu encon eu encontrei lojas que que não não era realmente de 2º mão, era eram aqueles produtos que não conseguiam vender na loja, e aí eles meio que revendiam e essas lojas pequenininhas, ah, compravam. Eu não sei se é assim que funciona, mas eu acho que é assim que funciona. E aí ainda tá novo, mas está um preço mu muito mais baixo, por exemplo, vamos dizer, uma calça da Levi's, porque, na lojinha que eu fui tinha várias. A cal uma calça da Levi's, vamos dizer que custa <clicks tongue> 150€, 200€, com eles era, saía mais barato, saria sai hã, saia 75€, 60€. Esse tipo de loja eu já fui, agora, realmente de 2º mão, confesso que eu nunca fui e nunca parei para pensar em tentar encontrar o que eu preciso lá.
Aham, sim. Entendi. Então fica aí uma dica para você, para você, eh, visitar, talvez interesse, né, não sei, eh, mas é também, é uma-uma forma ótima de você buscar coisas a a baixo custo.
Sim, sim.
E eu tenho cert e eu tenho certeza que você já está, por como você disse, você já tem essas metas criadas, então eu tenho certeza que você é capaz de conseguir, eh de melhorar esse orçamento e ter a possibilidade de f ter um um m um mês mais tranquilo, sem grandes preocupações em fugir o orçamento.